Uầy, tại sao t chả việc luôn vậy?
Ừ! Ờ. Đúng rồi, nếu nếu chủ quán là người Việt họ chấp nhận tiền Việt, ông có thể cầm tiền của mình qua đó ông trả luôn.
Wow! Ồ. Ở bên Thái có cả chủ quán người Việt luôn á?
Đó, người Việt mình cũng qua bển kinh doanh nhiều lắm á ông. Ừ.
Ờ, thế thì hay nhỉ. Thế thì t tôi cũng phải ư đi thế này phải đi thật rồi, phải đi h tìm hiểu thật rồi. Nghe nghe hay quá nhỉ.
Đấy, thì cái hôm đấy là đi mua sắm nè, đi ăn nè, xong rồi hôm đó bạn tui chở tui về, chở tui về lại chỗ tui ở, mà hông biết chở cái đường gì á ông, nó vừa tối mà nó vừa vắng nữa.
Ừm. Ờ, đi, kiểu, đi trong ngõ ngõ, đúng không? Nhưng mà mình thấy, kiểu, người địa phương thì họ sẽ biết những cái đường ngõ thì để tránh tắc, đúng rồi, như kiểu, Sài Gòn với Hồ Chí Minh, à, Sài Gòn với Hà Nội cũng thế, à, toàn phi vào ngõ, đúng rồi, nếu mà biết đường.
Ừ. Đúng rồi. Ừm. Ừ. Giống như là
Ừm.

Wow! Thế là bạn đi một mình luôn, không không đi với tour gì cả, một mình tự tự sang, wow.
Ờ. Đúng lần sa lần thứ hai tôi đi một mình. Ừm. Tức là vậy nè sao, ông hỏi đi, sao á?
Thế là ừm. Không, không, bạn bạn kể tiếp đi.
Ừ, thì đấy, tức là tôi nói với ông đó là tôi, a bạn tôi hổng ai đi với tôi á thì lúc đó tôi đi với bạn tôi xong về tui cảm giác như chưa có đã, ông biết cái cảm giác mà ông đi đâu hay ông ăn cái món gì ngon á, ừ, ông muốn là ăn tiếp, hay là đi tiếp á?
Bạn bạn kế tiếp đi, ờ, ừm. Ừm. Tôi hiểu, tôi hiểu, đúng rồi. Ừm. Muốn đi đi mãi, muốn ở lì ở đấy luôn, xong rồi khám phá hết tất cả những cái ở trong đó, đúng không? Và đi có mấy ngày chưa có đã, có nhiều cái có nhiều cái mình muốn khám phá tiếp lắm.
Ừ. Đúng rồi. Đúng rồi.